Ừm, cái này là không phải là phải học, mà là mình đang tận hưởng cái thời gian rảnh của mình, <laughs> ờ, tại vì đúng rồi, tại vì, ờ, công việc của mình là công việc tự do, nên là cũng hông có ràng buộc quá nhiều thời gian. Thì mình cũng mua, kiểu như, nguyên một cái dàn DJ về mình ngồi mình mình mix nhạc với nhau rồi mình đánh. <laughs>
Ừm hứm. À, vậy cũng hợp lý. À, hổng có gò bó ha. Ưm. Trời ơi, đã quá. Ừm, trời ơi, nghe nó thi vị quá ha, kiểu như là một cái thế giới riêng của bạn, đúng hông?
<laughs> Ờ, đúng rồi, tại vì, ờ, thế giới bên ngoài mà, nó hơi bị nhiều áp lực, nên mình phải trở về thế giới bên trong của mình. <laughs>
Ừm, hợp lý. Cũng đúng, cũng đúng. Ờ, vậy thì, kiểu như, á bạn là có những lúc đi là công việc cái vụ nó cũng, ừm, cận kề cái những cái hạn chót nè, đó, rồi bạn phải học cái này, học cái kia thêm nhiều thứ quá thì có bao giờ bị áp lực, ừm, quá mức chưa?

Có chứ, mình hay xem podcast của, ờ, bên Fonos, Fonos là một cái ứng dụng, à, sách nói, thì nó cũng có một cái phần podcast thì có những cái khách mời, cũng là những cái nhân vật cào cọ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì, thí dụ mình tìm hiểu mình muốn học về lĩnh vực nào đó thì mình sẽ nghe, mình sẽ nghe cái người đó để nói để tạo động lực cho mình. <chuckles>
Ừm. À. Ồ. Hay vậy? Trời ơi. Tuyệt vời quá. Ừm, hợp lý, ờ, nói chung là bạn thường là nghe trên cái app đó như là nhiều đúng hông bạn, chứ hổng có nghe trên cái chỗ khác.
Đúng rồi, thì, mình hay nghe trên Fonos, nói chung là mình sẽ nghe, mình chọn những cái, a, ứng dụng nó dễ cho mình, cho điện thoại hoặc là mình nghe một cái kênh kênh Vietcetera à, Vietcetera thì là cũng hay có những cái podcast rất là hay.
Ờ, cũng hợp lý ta. Hiểu, hiểu.

Ơ, thật ra những nơi mình sống á thì nó sẽ có những cái mình không thích và mình cảm thấy nó không có tốt t tinh thần của mình, thì mình đi xa ra thì mình sẽ tránh được những cái nguồn năng lượng nó không tốt lắm. <laughs>
Ừm. Ờ. À, rồi, hiểu. Sao, sao? À, nói chung là, bạn ra cái không gian khác, đúng hông? Ờ, một cái nơi mới mẻ nào khác nó cũng tránh đi những cái năng lượng mà tiêu cực ở cái nơi bạn sống. Ờ, cách này cũng hay nè, ừm, hiểu nha. Ừ, vậy thì lúc mà bạn tránh khỏi cái nơi bạn sống như vậy đi, thì bạn cảm thấy là lúc đó tinh thần của bạn ra sao?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, thì ừm. Ừm. Thì, à, tốt chứ, lúc mình ở Đà Lạt thì mình có đi, ờ, tập một yoga ở một cái trung tâm, thì, kiểu như, trung tâm nó nằm ở giữa thiên nhiên á, kiểu như là, mình mỗi lần mình đi á là mình phải chạy xe máy lên, kiểu, giống như lên núi á tầm sư học đạo. <chuckles> Trong núi ơ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó có một cái resort ở trên đó thì nó ta sẽ tập yoga mỗi ngày ở đó, thì cũng rất là hay. Ừm.
À. Ờ, sao nè? Wow, thích vậy! Ừ, vậy hả, trời ơi cũng gian nan dữ à. Ờ. Hay quá luôn. Ừm, nói chung là, bạn cũng hòa mình vào thiên nhiên giống như bạn nói lúc đầu nè, rồi còn được tập yoga này kia để bảo bảo vệ sức khỏe này kia nữa, quá là hợp lý rồi nè. Ừ, ô kê, vậy thì hông biết là bạn ơi, ừm, bây giờ bạn có còn duy trì cái thói quen yoga vậy nữa hông?
Ừm. Ừm, ô kê đúng rồi, cảm ơn bạn. À, thì hổm rày á thì, à, do là công việc của mình nên là mình cũng hơi lười à. <laughs> Nên là ho lên lên nên là hông có tập kỹ cho lắm nhưng mà nhưng mà sẽ cố gắng là duy trì lại, ý là sẽ quay trở lại tập yoga trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Ừm.
Ừ. À, vậy hả? <chuckles> Rồi, bỏ chuỗi rồi, phải hông? Ừm. Rồi, ô kê, nói chung là, cũng nhận thức được là nên duy trì, đúng hông? Nhưng mà cũng đang cố gắng sắp xếp thôi. Ờ, ô kê nha, rồi. Mà bạn ơi, ví dụ đi cái trường hợp đi mà có ai đó đó họ nói vầy nè: "Mình không có ý chí bẩm sinh" đi. Thì hông biết là lúc đó bạn sẽ nói gì nè để mà khích lệ họ vậy?
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra thì cái ý chí bẩm sinh này ví dụ mà bạn hông có được á, thì nó cũng nói chung là, cũng khó, nói chung là, tùy tùy người sẽ có những cái âm cách nó khác nhau để phù hợp với mình. Thí dụ như, thí dụ mà những người mà giống như mình đi thì mình khuyên là cũng phải cũng nên chơi nhạc, hoặc là đi ra thiên nhiên, hoặc là tập yoga thì nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Ừm.
Ờ. Ừm, sao? Đúng nha, ờ. Ừm, sao bạn? À! Hợp lý luôn nha, nói chung là, những cái cách của bạn á, cũng, kiểu là, ờ, thiên về cái mặt tinh thần ha, cũng như thể chất luôn, thì nó sẽ tốt hơn. Ồ, vậy thì bạn ơi, kiểu như, có cái bộ môn nào đi mà bạn nhận định á, là nó cũng hổng có nhiều cần nhiều sự tự kỷ luật á, bạn thể duy trì được hông, kiểu như vậy? Nào đơn giản thôi.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, những cái những cái bộ môn mà khó thể liên quan đến sở thích của mình á, thì mình sẽ không cần kỷ luật, thì nó, giống như là, kiểu như là, mình sẽ, ơ, làm một cách nó rất là tự nhiên và mình muốn làm, thí dụ như là chơi DJ chẳng hạn, thì mình sẽ tự động mình có thời gian để mình, à, à, làm nhạc với lại mình chơi mình đánh cho mình, cho bản thân mình nghe. <laughs> Ừ.
À, đúng ha! Vậy ha bạn. Ừm. Ừm, tự sắp xếp, ô kê. Ừm, cái gì thích thì dễ làm hơn, đúng hông bạn? Đơn giản thôi. Ừ, nói chung là, lúc đó thì, kiểu, đâu có phải là bị bị ép buộc hay gì đâu mà mình, à, ừm, không thoải mái, đúng hông? Rồi, vậy bạn ơi, thì lỡ đi có những người á, mà, kiểu, họ cũng hổng có sở thích riêng thì sao bạn, rồi lúc đó làm sao đây?
Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi.

Ờ, cái này cũng rất là khó. Nếu bạn không có sở thích riêng thì bạn cũng phải tự bản thân mình cố gắng, ờ, tìm cái sở thích cho mình hoặc là cái cách nào đấy cho cho mình có động lực. Tại vì mỗi người là phải biết, ờ, tự vực dậy bản thân mình thôi chứ người khác cũng không thể nào mà tác động nhiều vào được. <chuckles>
Ờ. À, phải tìm kiếm. Hiểu, hiểu. Ờ. Thì cũng đúng ha. Rồi, OK. Ủa, mà bạn ơi, khi mà bạn, à, muốn giữ động lực lâu dài như vậy đi thì bạn có cần là ai đó là, kiểu như là, cùng đồng hành với bạn hông? Hay là bạn tự lực cánh sinh là được rồi?
Ừm. A, thì, ờ, thỉnh thoảng thì mình cũng nghĩ là tới việc là mình sẽ có một cái người bạn đồng hành, thí dụ như là, à, người yêu hoặc là bạn thân hoặc là bạn bè thân thiết chẳng hạn. Nhưng mà thật sự thì mỗi người á, thì người ta sẽ có những cái con đường riêng của họ nữa. Mình cũng có con đường riêng của mình, thực sự rất là khó để tìm một người bạn đồng hành với mình. Thì, à, nếu mình không có đồng hành được với một, à, với một người nào đó cụ thể thì mình sẽ đồng hành với những thứ khác như là âm nhạc chẳng hạn, hoặc là những cái hướng đi của mình hoặc là công việc truyền cảm hứng cho mình chẳng hạn. <chuckles>
À há. Được ha. Ờ, cũng đúng. Đúng nha. Ừm. Nói chung ờ. Ờ, nói chung là bạn cũng có nhiều cách mà, đúng hông? Nói chung là một mình vẫn ổn phải hông? Hổng có cần nhiều người cho lắm, ừm, nếu mà có thì càng tốt, đúng hông? Ừm.
Ờ. Ờ. <laughs> Nhưng mà nếu mà có, nếu mà có những người chất lượng thì càng tốt, còn nếu mà có mà mà không chất lượng thì thôi thà hông có còn hơn. <laughs>
Ờ. Hông có thì thôi. Ừ. Thà hông có đi. Đúng rồi, đỡ phiền phức mệt mệt đầu ha. Ờ, hiểu, hiểu. Ừm. <tsk> Vậy thì bạn thấy đi, ờ, kiểu như là, cái việc mà giữ động lực á, mà một mình nè, với là giữ động lực với người đồng hành á, bạn thấy cái nào nó hiệu quả hơn?
Ờ, ờ. Ừm. <chuckles> À, đối với mình cũng tùy công việc. Thí dụ mà công việc, gọi là, lớn mà cần nhiều những cái công đoạn hoặc là cần nhiều những cái, à, công việc nhỏ cụ thể á, thì mình cần người đi với mình á, thì nó sẽ tạo ra nhiều động lực hơn. Còn những cái công việc thuộc về đam mê, sở thích chẳng hạn, riêng của mình á, thì mình đi một mình cũng hông sao. <laughs> Ờ. Ừm.
Ừm. Sao sao? Sao bạn? Ừm. Ờ. Đúng rồi, cũng tùy à. À há. À, nói chung là cũng tùy cái, ờ, thể loại công việc này kia ha, cũng hợp lý nè. Vậy thì bạn thấy cái việc mà giữ động lực như vậy á, nó có khó khăn với bạn lắm hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ôi, thật sự cũng rất là khó đó. Tại vì, à, về tâm tâm lý mà mình đâu có thể nào mà điều khiển được. Có những cái tiếng nói trong lòng mình cũng không thể nào mà mình nói ra được. Ừm.
Có hả? Ờ. <laughs> Đúng rồi, chính xác. Ừm. Lâu lâu cũng bối rối, đúng hông? Cũng hoang mang một xíu. OK. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, nói chung là hôm nay á ha, cũng rất là cảm ơn bạn nha, ờ, đã kể cho mình nghe về câu chuyện của bạn nè, cũng như là cái mẹo bạn giữ động lực học lâu dài của bạn ha.
Đúng rồi. Hoang mang. <laughs> Hiểu. À, cảm ơn bạn rất là nhiều đã dành thời gian hỏi mình và mình có thể chia sẻ. Cảm ơn bạn, chào bạn.
Chào bạn.